Okay, okay, perfetto. Beh guarda la cosa che ti posso ti posso consigliare assolutamente è di cercare intanto uhm, di capire, parlando magari anche coi coi tuoi genitori, non so se ne avete già parlato di questa di questa situazione insieme, quello che effettivamente potrebbe proprio piacergli, no, andare a indagare un po' in profondità, uhm, anche se lei magari non vuole, uhm, cioè tramite tramite diversi metodi, andare prop a cercare, ehm, in profondità quello che può effettivamente, uhm, piacergli, perché poi alla fine qualche cosa sicuramente le le le piacerà, no, magari non non l'ha ancora scoperto nemmeno lei e quindi si sente un pochettino imbarazzata, ecco, da da da questo punto di vista. E aiutarla proprio a, uhm, sbloccarsi da da questo punto di vista qua, cioè cercando di, ehm, capire in primis che cosa le piace, no, fondamentalmente. Quindi, cercando un pochettino di approcciarla magari in modo completamente diverso, no, coinvolgendola, uhm, con con qualche cosa che proprio non si aspetta, ecco. Uhm, provare a farle delle sos delle sorprese, ehm, completamente inaspettate. Sai che possono un pochino spiazzare, no, queste cose, fondamentalmente. Quindi non lo so, uhm, farle un regalo, uhm, completamente div diverso da quello che si potrebbe aspettare, ecco. E già questo magari potrebbe scuoterla un pochettino e dire: "Caspita, ma, uhm, che cosa c chissà come mai, no, mi ha regalato questa cosa?" E da lì, magari nasce una conversazione e provate ad approfondire insomma, ad andare un pochettino più in profondità di quello che può essere il vostro rapporto. Ci avevi mai pensato a fare una cosa del genere tipo?
No, in realtà no, può essere un ottimo consiglio, penso che dovrò riflettere proprio su questo, hai già centrato il punto. Uhm, devo un pochino forzare io anche se a volte non mi è sembrato giusto che dovessi essere sempre io a a salvare me stessa e anche lei, però effettivamente
Certo, eh, no lo so. Però sai vista la situazione, eh, come come m'hai raccontato appunto, uhm, secondo me, mhmm, se è così, come dici giustamente, è difficile che lei con questo tipo di carattere faccia il primo passo, no, quindi è importante, ehm, che sei tu che sei più aperta, più propositiva, hai più forza di volontà in questo senso ad andare incontro a a lei. Capisco che può e può essere magari un po' eh, ti può scocciare un po', no, inizialmente. Però piano piano probabilmente provando con varie tecniche, no, varie metodologie magari come ti dicevo a fargli un regalo un pochettino diverso dal solito, uhm, qualche cosa che la possa, ehm, incuriosire, che possa, eh, diciamo stimolarle il dialogo: "Ma perché mi hai regalato questa cosa?" Ecco. Ehm, e cercare
posso provarci. Hai ragione devo devo provare a spiazzarla, vediamo cosa succede.